Eee, asuransilah bilangnya asuransi, atau apa gitu, sering gak ke Mbak gitu?
I iya, eee, sering sih kayak nawarin asuransi terus kalau misalnya saya lagi sibuk saya langsung, eee, tidak terima kasih tet terus langsung saya tutup tapi kalau saya lagi santai biasanya suka saya ladenin sih Mas, kayak gitu suka saya ladenin terus, eee heeh, tapi di ladeninnya juga, eee, apa ya, ditanya aja sih nanya pengen tahu heeh, enggak balik nipu juga soalnya kan enggak tahu ya itu penipuan atau bukan, mhm.
Mhm. Mhm mhm. <chuckles> Iya iya. Oh, gitu, waduh, diladenin ya? Biasa aja gitu, heeh heeh heeh, heeh heeh heeh. Iya iya, mhm mhm, iya, pokoknya saya mah kalau ada yang dikenal saya mah langsung ditutup aja gak diangkat gitu soalnya, ya kalau nggak nawarin, mmm, asuransi, ya nawarin apalagi yang lain-lain gitu atau enggak misalnya nggak jelas gitu. Heeh, jadinya lebih seneng nelepon ya di ini di di WhatsApp gitu.
Heeh. Heeh. Heeh heeh. Mhm, pernah sih heh? Apa tuh? Oh, di WhatsApp ya, heeh, itu tadi, eee, saya juga pernah, eee, dulu i pernah nyicil ya kalau gak salah nyicil motor apa mobil motor. Nah, tapi sampai sekarang itu suka diganggu juga lewat telepon, eee, nomor biasa bukan heeh.
Mhm mhm. Mhm. Oh, untuk apa tuh? Kenapa bisa diganggu gitu Mbak?
Diganggu ya ditawarin cicilan lagi Mas. <chuckles> Heeh, lucu banget sih emang, heeh, gitu, heeh, terus, eee, apa? Mhm.
Oh, tambahan cicilan lagi, heeh heeh. Iya, ngerti ngerti sih. Kalau misalnya ini mhm, berarti tadi emang ini ya, eee, ke cara komunikasi ya perbedaannya ya.